はい。あの、幸せを感じる瞬間はどんな時ですかっていうことなんですけど、どんな時幸せ感じますか？
はい、お願いします。 はい。 えっと、いっぱいあるんですけども。
うん、あ、素晴らしい。<chuckles>
ありがとうございます。はい。いっぱいあるんですけども、えっと、まあ、直近で言うと、やっぱり美味しいもの食べてる時が
うん。 あ、それはね、それは絶対ありますよね。
はい。 一番幸せですかね。
最近なんかどんな美味しいもん食べました？
ええと、今日で言いますと、あの
うん、今日か、すごいな。うん。
はい、直近先ほどあの、ラーメンを食べました。
<laughs> え、ラーメン、お外に食べに行きました？
はい。 あ、えっと、たまに食べるんですけど、たまに食べる、あの、カップラーメンが
あ、分かる。たまに食べると美味しいですよね。<laughs>
最高に 美味しくてはい。 はい。めちゃくちゃ美味しいです。はい。久しぶりに食べると
それで幸せを感じると。
はい。そうです。
<laughs>
はい。
素晴らしい。いやでもでもねでもそういう小さな幸せが1番あたし大好きなんですよ、ほんとに。
ありがとうございます。 あ、良かったです、はい。はい。
うん。なんかね、多分あの、そちら様は多分まだちょっとお若いと思うんですけど、あたしもう、あの、結構年取ってるんで、なんか、なんだろう。あの、やっぱりほんとに小さな幸せが、ほんとになんか1番だよなって、思いますよ。
いや、いやいやいやいやいや。 いやいやいや。 はい。 はい。 <giggles> いや。あ、い一緒ですね。ありがとうございます。はい。ぎゃ逆にあの、どどういう時、幸せ感じますか？
<laughs> うん。 そうですね、あたしあの子供が2人いるんですけど、やっぱり子供うん、でも子供っつってももう大人なんですけどね2人とも。
はい。 あ、そうなんですね。 はい。 あ。
うん。でも、そ、そのうーん、やっぱでも、ね、あたしにとってはまだ子供なので、その子供たちが、なんかたまに家に帰ってきて、一緒にこう、一緒に遊んでくれるじゃないけど、なんかこう、一緒に時間を過ごせる時ですかね。
えっと、わ私よりも はい。 はい。 はい。 はい。 <chuckles> はい。 あ、そうなんですね。子供は最高ですね。
うーん。 最高ですね。うーん。
はい、そっか、そうなんですね。
ね。 でも、あれですね。なんか幸せ感じる瞬間って、やっぱり人によって違うと思います？
はい。 あ、そうですよね。はい。
うーん。
そうだと思いますね、間違いなく。
うーん。え、そちらさんはお子さんとかは、まだいらっしゃらない感じですか？
はい。 あ、えっと子供が3人います。
あ。 ええ、そうなんだ。
はい。はい。
まだ小さい感じですか？
あ、そうですね。上が小学高学年なんですが。
うーん。
下が、えっと、今、年少幼稚園の年少で。
うん。え、ね。お父さんでも、お父さんお子さんいるのにラーメンが幸せって言っちゃだめでしょ。<chuckles>
はい。 はい。 <laughs> あ、そうそうですね。はい、いや。
お父さん、お父さんそれまずいっすよ、その順番がちょっと。<laughs>
<chuckles> はい。いや、いやいやいや、ちょっとでもほんとに、たまに食べるカップラーメンがもう <chuckles> 最高ですね。はい。
うん。でもそれはほんと思いますよ。特にね、あのね、日清のやつは美味しいですよね。
はい。 あ、ちょうど、日清の。<laughs>
日清、日清にま勝るものはないでしょ、だって。
んに。 はい。とに、あの、日清のカップラーメンを先ほど
<chuckles> うん。でしょう、そうそう思いました。うーん。
食べまして。 はい。 はい、もう幸せでした。
え、でもそんなにでもそんなに結構好きそうなのに、あんまり食べないんですか？
はい。 あ、そうそうですね。く、あ、たううん、ま、うん。はい、たいっしゅうかんか2週間に1回ぐらいですかね、食べて。はい。
うん。 うん。 そっか、あんまりね、その、しょっちゅう食べちゃうと、あんま幸せ幸せ感が欠けちゃうかもしんないですもんね。
<sniffs> あ、そあうえ、そうですな。あまりなんか、買う機会がないというか。<giggles>
うんうんうんうんうんうん。うん、あ、もしかして海外在住とか？
はい。あの買い物が。 あ、いや、ぜ全然日本です。日本なんですけども。はい。買い物があんまり好きではなくて。
ああ、そうなんですか。うーん。 うんうん。
はい。ん、なので、あまり買うことがないんです。
で、うーん。 なるほどね。だからたまにこう、目にして、あ、これはちょっと食べたいって。でもたほんとたまにこう、ん、ん、ぐっと食べたくなる時ありますよね、カップラーメンとか。
はい。 はい。 ええ。 <laughs> すはい、ありますあります。はい。
ありますよね。
はい。
確かに。おんで、すごい食べたいなって思った時に、ほんとに食べたい時に食べると、ほんと超美味しくって幸せですよね。
はい。 はい。 はい。 はい。めちゃくちゃ幸せです。はい、すごいも
うん。 何なんでしょうね、あのね、やっぱりあの、日本人なので、ねえ。なんかやっぱりみんなこう。え、だってカップラーメンって日本生まれじゃないですか。
はい。<chuckles> はい。 はい。 あ。そうなんですか？
そうなんですよ。日本人がね、開発したんだよ、カップラーメンって。
あす はい。 あ。すごい優秀ですね。<chuckles> すごい。<coughs> はい。
優秀ですよね。優秀ですよね、日本人ね。うん。そう。だからね、多分、あの、うねだんん年代がちょっと世代とかが違っても、私とあなたとで、違っても多分あの、生まれ育っている最中に、こうそこここで、お互いにカップラーメンを食べて育ってったはずなんですよね。なのでうん。カップラーメンってきっとすごく、私たちの生活に根付いているんですよ。
はい。すごい。 はい。 はい。はい。 はい。 うん。 <gasps> そうですね、はい。 すごいあ はい。 <laughs> ありがたいですね。はい。
<laughs> いや、こんな熱く語ってどうするって話ですけど。
<laughs> いや、いやいや、もうすごい楽しいです。<chuckles>
うーん、ね、あ、でも他には？うん。
も、これは幸せな瞬間ですね。 ほか他ですか？
うん、他に幸せを感じるためになんか、普段からあの心がけてることとかなんかあります？
はい。 あ、心がけてること ですか？えっと、ちょっとあの私ほ多分一般の人より頭の回路がいかれてまして。<chuckles> ななんかあの、発想が多分
うん。 <laughs> どうしてそう思っちゃうか。<laughs>
いや、あの、ちょっと、やはり皆様と考え方がちょっと違うところがすごいありまして。
でもそれがいいんですよ、だって。ねえ、みんな同じだったらつまんないし。
いや。 そうなんですけどね。あの、あ、組織にいると、はみ出し物になるタイプです。
うん。 まあね。まあね。ま、特に日本だとそうかもしんないですね。私実は今海外なんですよ。っていうか、アメリカなんですけど。うんうん。だから、あの、人と違うのが当たり前っていうか、みんなこう人と違うことするのが好きみたいな人がいっぱいほんとに周りに多いんで。
はい。 あ、そうなんですね。ええ、あ、はい。 うん。 はい。 うわ。はい、最高ですね。
なんか どうなんでしょうね、初め慣れるのにやっぱり日本人なので、慣れるのにちょっと、あの、大変でしたけど、ま、慣れてしまえば、楽ですよね。うん。
いいですね。 はい。 うーん。はい。 あ。そうなるんですね、やっぱり。<chuckles>
うーん。やっぱね、みんなと同じじゃなくて良いっていうか、普通に他の人の事気にしないで、ん、ね、なんでもできるっていうのは楽ですけどね。
うん。はい。 うんうんうん。はい。 ああ。確かに。そっか。なんかもう、あれですね、もう、街歩いてても、ちょっと、あの、変な想像ばっか膨らませるので。
うーん。あ、でもうん？ うん。 <laughs> その変変によりますよね、変変なすごい変な、気持ち悪いのだと嫌だけど。<giggles>
それがやっぱ、し <laughs> はい。そうそう。そう、ななんですか、なんか た例えばって言い方変なんですけども
うん。
えっと、要は、あの、前ちょっとすごい失礼な言い方になっちゃうかもしれないですけども、前歩いてる方が、例えば、あの、ちょっと上下の服変だなとか、<chuckles> ちょっとあの、髪型すごいきっちりしてるのに、あすこだけちょっと跳ねてるなとか、なんかそういう、なんか
うんうんうん。 うん。 <chuckles> <laughs> <laughs>
はい。
あ、そゆこと考えながらちょっと歩いちゃったりしてる感じですか？
とか。 そうそうですね、はい。とか、まあ、あとなんか、はい。
うん。あ、でもそれでも楽しいですよ、それね。
そそうですかね。
<laughs>
ででもでも、そういうなんかくだらないのを考えているのがもう結構楽し楽しいと、幸せというか、何て言うんですかね。
あ、でもね、私ちょっと、もしかしたらちょっと違うのかもしれないけど、それすっごい分かりますよ。っていうのもなんだろう。なんかちょっとあれ、うん、ちょっと、なんだろね。なんかちょっとメディテーションというか、ちょっと瞑想っぽくないですか？なんか、なんだろう？
はい。 はい。 はい。 あ、ほんとですか？はい。 はい。 はい。 あ、そうかもしれないですね。ちょっと現実逃避じゃないですけど。
<chuckles>
<laughs> はい。
<laughs>
はい、そうです。 <chuckles> 確かに。
ああ。
そう-そう、うん、はい。
まあね。でも私もね、でも逆になんか、あの、しょくあの仕事の合間にちょっと外に出たりとかする時に、人はあんまり歩いてないんですけど、あの。
はい。 はい。 はい。 ああ、そうなんですね。
うん、やっぱりね、あの、アメリカはあんま人、歩いてないんですよね。人がほんとに、なんか、車でこう、ブーって行っちゃう。ね、田舎なんでね。やっぱり車がないといけない社会なのほとんどあの、人が歩いてないんですけど、でも、自然もいっぱいあるので。<sniffs> なんか、雲をむ見上げたりとかして、それで、あ、あれは何に似てるとか言って、ちょっと一人で、こう、クスっと笑ったりとか。多分それと似てるんじゃないですか？なんか。
うん。 あ、アメリカなんですね。 うーん。 はい。 があ。 はい。 うーん。 はい。 はい。 <chuckles> はい。あ、一緒ですね。はい。
<giggles> うーん。で、それに幸せを感じると。<giggles>
と。 あ。<giggles> あ、じゃ、なんか、結構似たような <giggles> 感じですね。
あ。 ね。なんか面白がるっていうか。
はい。あ、そそうそうですね。面白がる、ですかね。はい。
うん。 ね。 うん、多分ね、面白がって物を見た方が、多分、あの、なんだろう、物事をうご上手くいく気がするんですよね。
はい。 <chuckles> はい。
思いません？なんか。
確かに。はい。
ね。 うん。
ああ、面白い。ありがとうございます。<chuckles>
ね。うん。<chuckles> ええ、でもあの、幸せを感じにくい時とかってあります？なんか、これはちょっと厳しいなみたいな、なんだろう。どういう時に、きなんかそういう幸せを感じにくくなっちゃうんでしょうかね？
そっか。 はい。 うわ。 はい。 いや、私は、あれですかね。あの、ちょっと不幸なことがあった時ですかね。
まあ、<chuckles> ま、ま、そうですよね。不幸な時、不幸な時は幸せ感じにくいですよね。
はい。 か感じにくいです。はい。
うん。でもその不幸なままだと、不幸な気持ちのままだと、ちょっとあの
はい。 はい。
やじゃ嫌なので、やっぱり復活しないといけないじゃないですか、そっから。
はい。 はい。
ね、どうどうやって復活します？不幸な気持ちから。
確かに。 ええ。 どうしますかね？日日々のせいちょっとずつの、そういうくだらない幸せを
美味しいもん食べます？ うん。 うーん。
積み上げてく感じですかね。
うんうんうんうんうんうんうんうん。でもね、そうですよね。なんかでも、幸せを感じにくい時って、なんか、無理に幸せ幸福感に浸ろうと思っても、絶対無理じゃないですか。
はい。 はい。 はい。 あい。 はい。ま、そうですよね、確かに。
ね、ね。だから、やっぱ、ある程度、こうちょっとあの静かにして、ちょっとその、不幸せな感じをちゃんとこう
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。
味わって、ほいで、オッケー、もうもういいだろうって思ったら、またこう頑張って幸せになる努力をする気がするんですよね、あたし的に。
はい。 うん。 ああ。一回味わうってことですね、その、しっかり。はい。はい。
うん。 そうそう。一回、どん底まで落ちて、あのもう、こんなんもう、ん、もうどうでもいいやみたいな、こうやけくそになったりとか、もうほんとに不幸せな気持ちになった後に、もう不幸せになってるのが、疲れるんで。<chuckles>
うん。 はい。 はい。 おままあ疲れますよね。確かに。
それってうねえ、疲れるでしょう？ねえ。
はい。しかに。はい。疲れますね。
ね、楽しい方がねえ、楽しい方がなんか、良いじゃないですか。
はい。 はい、絶対いいですね、楽しい方 <coughs> が。
うーん。でもね、なかなか難しいんですけどね。
うーん。 <chuckles> 逆にあのアメリカに住んでて、やっぱ幸せ
うん、きね。 うん、うん。
ですか？
うん。まあね、もうずいぶん長いので。あのうん、日本でもアメリカでもなんかやっぱり自分の居場所があるので。ほいでうん、やっぱりそうそれにも幸せ感じますね。あ、ここまで来れたなみたいな。初めはやっぱりすごく厳しかったので。
あ、そうなんですね。 うん。 うーん。 はい。 あ、そ か。あ、あもアメリカ、ちょ場所によるかもしれないですけども。あのカップラーメンが
うーん。 うん。 <laughs> でもね、でもね、最近はね、あのちゃんと美味しいのも出回ってますよ。日本のだけどね。
美味しくないって。 <chuckles> はい。 はい。あ、そうなんですね。なあれ何でしたっけ、豚か
そうなんです。ラ王とかねうん。
豚か鶏のなんかが輸入できなくて
そうなんですね。あの、なんかこう、税関の
確かなはい。で、それで日本と味が違うと。
そう、ちょっと違うんですけど。でも昔のと比べたら、全然美味しくなりましたよ。
はい。 <chuckles> あ、そうなんですね。
だからカップラーメンは大丈夫です。ちゃんとあのカップラーメンで得られる幸せはまだ私も得られます。<chuckles>
はい。 あ、良かったです。<laughs> はい、幸せで良かったです。
良かったですねね、いろいろね、幸せありますよね。うん、どうもありがとうございました。
はい。あありがとうございました。